Eee, mas, aku mau cerita dong.
Eh boleh boleh mau cerita apa tuh?
Eee, jadi gini, ini aku tahu sih, ini kebiasaan yang kurang baik lah ya. Jadi kalau malam, setiap malam tuh mas ya, aku tuh punya kebiasaan, eee, screen time lah atau ibaratnya main hape lah ya. Eee itu udah pasti tuh. Karena kan udah pal posisi paling enak ya sebelum tidur rebahan lihat hape scrolling-scrolling sosial media atau lihat nonton video atau WhatsApp-an sama orang lain gitu sama temen atau sama keluarga. Nah, tapi dampaknya itu jadinya, eee, ini jadi malah susah tidur dan malah susah berhenti gitu. Jadi malah
<clicks tongue> Oh, ketagihan ya mas ya?
Masama iya! Malah terus malah membuat membuka pikiran-pikiran baru dan jadinya, eee, overthinking lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, itu jadi bikin susah tidur gitu Mas. Nah, sebenarnya aku lebih pengen minta ini sih saran apa gimana ya, supaya me menghentikan atau setidaknya mengurangilah kebiasaan ini jadinya, eee, tidurku juga lebih, eee, nyenyak terus, eee, lebih sehat dan pas apa, enggak enggak kurang tidur paginya gitu. Jadi lebih positiflah gitu Mas.
Iya iya. Oke oke, paham. Oke, paham paham paham. Eee, ini tuh jadi, eee, salah satu kebiasaan yang bisa dibilang, eee, bakalan ganggu aktivitas juga ya sebenernya. Makanya aku bisa paham banget kenapa kamu resah nih sama kebiasaan ini dan, eee, butuh sesuatu untuk, eee, menghentikan itu. Dan karena godaan untuk buka HP atau buka gadget ketika malam sebelum tidur itu emang gede banget sih. Aku paham banget. Cuma paling, eee, kalau dari aku tuh mau tanya sedikit nih boleh nggak?
Mhm. Iya. Iya. Iya. Boleh dong, boleh banget.
Kalau dari kebiasaan kamu sehari-hari tuh ketika sebelum tidur biasanya mulai buka handphone dari jam berapa dan baru tidur tuh akhirnya di jam berapa tuh?
Mhm? Oke, aku mungkin kasih contoh aja ya. Misalnya misalnya aku jam 11.00 gitu ya, jam 11.00 udah siap-siap mau tidur nih, udah udah tiduran, udah udah posisi enaklah ya, udah nyaman gitu di kasur. Nah, terus ya udah itu pasti otomatis banget, aku pasti buka HP, ya entah itu buka Instagram, entah itu ngecek WhatsApp sama temen, terus jadi jadi malah pengen ngobrol lagi lanjut gitu kan atau, eee, di gruplah ngobrolin apa gitu kan atau nonton video. Nah itu biasanya itu bisa sampai 1 jam, 2 jam, bahkan kalau lagi keasikan sendiri sampai lupa waktu tiba-tiba, lah, udah jam 1.00, jam 2.; 00 gitu kan, belum tidur nih. Tapi pas habis itu udah berhenti, udah, eee, tutup nih HP-nya udah matiin, eh malah jadi nggak bisa tidur, gitu sih Mas jadinya.
Boleh boleh. Oke. Iya. Paham sih. Oh, oke. Oke. Jadi kayak siklus yang berulang terus ya, udah buka HP terus, eee, mencoba tidur tuh akhirnya nggak bisa tidur, malah berpotensi buka HP lagi dan akhirnya gitu terus sampai ketiduran ya Mas ya? Mmm, iya sih itu bisa jadi sesuatu yang, eee, sulit sih dan pastinya mempengaruhi, mmm, aktivitas di besoknya ya, berarti kayak bisa dibilang jam 1.00 tuh baru tidur tuh Mas?
Mhm. Iya. <chuckles> Mhm. Jam 1 kadang jam 2, eee, iya jadinya kurang tidur karena kan pagi saya harus bangun harus, nganter anak sekolah terus, harus kerja lagi gitu kadang, sambil, kadang siang-siang ngantuk juga gitu kan.
Oke, iya paham sih paham paham paham kalau dari, eee, aktivitasnya yang paling sering itu biasanya apa sih? Kayak main media sosialkah? Atau, nonton film atau ngegame atau gimana?
Mhm. Eee, kombinasi sih Mas maksudnya, tergantung apa yang lagi, seru di malam itu aja misalnya, lagi buka Instagram, "Wah, eee, ini kontennya, lucu-lucu nih entah itu nonton, stand-up comedy lah atau nonton, eee, hal-hal yang lagi viral terus, kadang ikut jadi komen-komen gitu kan, terus jadi, ya gitu jadi malah keasikan sendiri.
Oke paham. Oh Iya ya ya, jadi memang kombinasi dari sosial media, ngegame juga ada kadang dan lain-lain ya.
Kadang main game juga, heeh heeh.
Paham paham, terus kalau dari aktivitas sehari-hari, kamu biasanya gimana Mas dari pagi, di se ketika menjalani aktivitas kayak pas kerja itu sempet nggak untuk buka handphone?
Oh itu pasti, kalau lagi pas kerja kan memang mau enggak mau, eee, harus buka handphone untuk ngecek email, terus update dari rekan kerja, atau dari, eee, projek manajer aku dan segala macem gitu kan, itu kome lebih. Tapi kalau pada saat siang hari mungkin mayoritas lebih buat komunikasi pekerjaan kali ya, Mas, dibanding main sosial media atau, eee, yang lain gitu.
Oke. Oh. Iya. Oke. Aku paham sekarang situasinya gimana, dan mungkin kalau bisa ngasih saran sedikit nih aku ada beberapa nih, Mas. Jadi yang pertama mungkin bisa dicoba nih untuk, eee, setting di handphone-nya kan kalau di handphone kita tuh ada setting-an screen time ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi pengingat tuh buat kita karena kadang kita lupa kalau buka handphone. Itu, eee, suka mikirnya, "Ah baru sebentar tau-tau udah 1/2 jam. Nah mungkin Masnya bisa coba pasang, eee, batas screen time. Misalnya sekitar, eee, 30 menit doang sebelum, eee, istirahat atau sebelum tidur, abis itu udah, matiin dan, eee, bisa set waktunya itu nggak harus yang muluk-muluk sih, Mas, enggak harus kayak cuma 15 menit bolehnya gitu. Mungkin bisa diset dulu kayak, eee, sejam deh sebelum tidur untuk set, eee, screen time enggak apa-apa yang penting habis itu ud eee, teratur untuk, eee, kurangin-kurangin terus gitu jadinya bisa membangun rutinitas. Kira-kira pernah dicoba enggak kayak gitu, Mas?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Wah! Itu belum. Tapi itu saran yang sangat relevan dan real realistis sih, Mas, karena tapi itu, eee, kalau nyalain screen time gitu nanti ada notifikasi ya kayak, "Oh udah 30 menit nih." Eee, nanti dia bunyi atau ada reminder gitu ya, Mas, ya?
Iya betul. Jadi ketika mem meng membuat screen time itu ketika udah nyampe dilimit waktunya itu bakalan muncul notifikasi sih atau sesimpel pasang timer aja juga bisa kok.
Oke. Timer ya? Mhm mhm mhm, iya sih, aku belum kepikiran tuh Mas. Nah, aku pengen nanya lagi nih Mas, ada enggak ya, eee, ide lain maksudnya selain main HP saat, eee, mau tidur gitu. Kayak misalnya ngap ngapain gitu, ada enggak Mas ide lain?
Nah. Boleh boleh. Oke. Nah, jadi kalau, eee, yang aku lihat sih karena kamu dari pagi itu udah sibuk, eee, nganter anak dulu terus berangkat kerja, kerja dan tadi kamu juga bilang kalau, eee, di be ketika menjalani pekerjaan juga buka HP itu ya buat aktivitas kerja aja. Yang aku lihat sih ketika malam jadinya kamu tuh, mmm, merasa perlu healing lah istilahnya untuk buka-buka ya betul, buka-buka sosial media untuk ngasih waktu ke diri sendiri. Sebenernya itu tuh enggak papa banget. Tapi yang penting adalah di, eee, dipastikan kalau batas waktunya itu sesuai. Nah mungkin eee, setelah nyalain screen time atau timer tadi coba deh, eee, Mas bangun kebiasaan setelah, eee, handphone-nya dimatiin. Karena memang untuk, eee, dari handphone dimatiin sampai ke menjelang tidur kan susah ya sebenernya ya. Mungkin bisa diisi dengan aktivitas lain kayak baca buku atau, mmm, minum-minuman yang, eee, bikin rileks kayak, eee, jahe hangat atau yang lain yang bisa bikin badan lebih rileks. Terus bisa coba, eee, isi dengan aktivitas lain kayak pasang diffuser di kamar untuk bikin tubuh lebih rileks juga bisa kira-kira itu bisa dicoba Kak.
Iya. Betul. Me time ya healing ya? Iya iya betul betul. Mhm. Mhm. Oke. Nonton TV. Oh. Oh. Oh, aroma terapi ya Mas ya?
Iya betul, itu bisa dicoba tuh.
Iya iya. Oh iya, aku enggak belum pernah kepikiran tuh. Oh itu itu ngaruh ya, Mas ya? Tadi ya, minum minum air hangat jahe sama aroma terapi, ya kayaknya ngaruh sih.
Nah, jadi setelah, eee, handphone ditutup itu kita perlu bikin satu transisi untuk bikin tubuh lebih rileks sih Mas sebenernya. Karena kayak tadi minuman hangat kayak jahe dan juga aroma terapi itu bisa bikin tubuh jadi lebih rileks tuh. Jadi bisa bikin Masnya ngerasa siap untuk tidur dan beristirahat. Biasanya sih bakalan cepat, eee, ngantuk tuh.
Oke. Hmm. Oke oke. Ah, coba ah langsung aku terapin kali ya malam ini. Kayaknya sih aku optimis itu bakal ngaruh sih, Mas.
Iya, boleh kok. Nah, itu bisa dicoba juga. Tapi aku ada 1 saran lagi nih, Mas.
Apa tuh?
Jadi, kalau memang ketika Mas mau tidur dan susah banget untuk masuk atau untuk ngantuk atau masuk ke, eee, dunia tidur, Masnya bisa coba pernapasan, eee, 4-7-8. Jadi pernafasan 4-7-8 ini adalah dengan cara tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, lalu ditahan selama 7 detik dan dikeluarkan dari hidung juga selama 8 detik. Nah itu tuh bisa bikin tubuh kita jadi jauh lebih rileks dan biasanya bakalan lebih cepet ngantuk tuh, Mas. Itu bisa Mas coba, eee, ketika memang cara-cara tadi itu masih belum berhasil, mungkin bisa dilatih dulu ya dalam seminggu.
Oh. Heeh. Oke. Oh. Heeh heeh, nah i
Itu kira-kira pernah denger atau belum pernah coba sebelumnya?
Eee, pernah dengar, berarti berarti itu semacam kayak meditasi gitu ya? Maksudnya meditatif, eee, iya, praktek meditatiflah ya?
Betul. Betul, jadi memang, eee, proses penarikan nafas dengan kayak gitu tuh, eee terbukti bikin tubuh, eee, lebih rileks, kan sama aja dengan meditasi ya sebenarnya. Jadi sa bikin tubuh kita tuh jadi jauh lebih siap untuk memasuki proses tidur sih Mas.
Oh oke oke. Iya. Oke, dan itu mungkin kayaknya bisa membantu mengosong eee nggak mengosongkan sih, menenangkan pikiran ya?
Betul, jadinya kita lebih ngantuk dan lebih, eee, lebih rileks aja sih sebenarnya.
Oke oke. Wah, bagus banget nih Mas, sarannya. Tiga-tiganya, kayaknya mau langsung aku terapin nih malam ini. <chuckles> Iya.
Ya, boleh tuh, boleh, silahkan dicoba dan yang penting bangun konsistensinya satu per satu aja sih Mas. Kalau Masnya udah ada niat, aku yakin itu bakalan, eee, mudah kok untuk dilakukan.
Hmm. Iya ya, yang penting konsisten, kalau udah terbiasa, entar lama-lama, ya udah akan begitu terus kan sih Mas, jadi akan, jadi kebiasaan kan?
Yap. Betul betul betul.
Iya iya. Oke deh Mas, wah, terima kasih banget nih atas semua sarannya ya. Senang banget bisa ada yang dengerin jadinya.
Ya. Siap, sama-sama, semoga berhasil ya Mas ya. Nanti kalau misalnya, eee ada progres atau ada update, boleh tuh kasih tahu aku.
Boleh, nanti kita ngobrol lagi ya Mas ya, aku update. Oke, sampai ketemu lagi.
Oke siap, sampai jumpa ya.